والله يعني طبعًا الأهل دايمًا أكتر ناس في الحتّة دي، هم بيضغطوا على الواحد، عشان تلاقي باباك مثلًا لو هو آآ، مُتديِّن فعايزك تخُش دراس دراسات إسلامية، لو هو دك دكتور، لو هو هو بت عايزك تبقى ضابط فاهم؟ فهُم بيب من الطريق ال
أيوه بالضبط. أيوه، أيوه. أيوة <chuckles> إزاي ت إزاي عِيلة كُلّها دكاترة، تطلع أنت مهندس؟ بالله عليك، ف فاهمني إزاي؟ <laughs>
بالضبط. اقنعني كيف، يعني هو بصراحة الموضو
آه، دي يُعتبر دي خلّي بالك. <chuckles>
يعن آه، أنا عايز أقول لك إن أنا يعني كنت مُتمرِّد، ودايمًا في البيت يقولوا لي: "أنت أكتر حد تاعبنا، أنت أكتر حد ما بيسمعش الكلام." بسبب إن أنا
لأ، فهّمني بقى، فهّمني بقى.
يعني أنا أ عندي بصراحة شعور إن أنا يعني آآ، الحو الموضوع نَفْسه لو ما ما كنتش أنا واخده من البداية ومتعلّمه لوحدي ودي حاجة يعني في شخصيتي، يعني هي بصراحة في شخصيتي جدًا إن أنا و الحوار ده أنا ما اتعلمتوش لوحدي، ف آمم فيعني مش هي مش هيلزمني خالص. يعني حتّى في التعليم
طَب ما خلّي بالك، دي حاجة كويسة أوي.
يعني عايز أقول لك في التعليم، بابايا كان بيضغط عليّا إن أنا أدخُل دراسات إسلامية وأنا لأ، راسي وألف سيف، هادْرِس عِلم نَفْس وهادْرِس اللي أنا عايزه يعني. أنا باحِب العلوم الإنسانية. أنا كنت عايز أخُش عِلم نَفْس، آداب.
حلو. وأن إمم. أنت كنت عايز تخُش إيه أصلًا؟ آه. طيب ويعني عملت إيه؟ عملت آآ، أخدت هدفك أنت يعني. طيب، يعني إمم.
ف وعملت اللي أنا عايزه. وأنا عملت اللي أنا عايزه. آه، يعني وكان بيتضغط عليّا كتير جدًا. وعايز أقول لك إنه يعني ت كمّية ضغْط مش عادية، وأخصّصهم بابايا كان بيقول لي: "أنت هتسافر وتتعلّم في السعودية وأنت دارس قرآن وحافظه بالتجويد." ومش عارف إيه. لا، لا، أنا ها هاعمل اللي أنا عايزه. يعني
طَب وإزاي قِدرت تفرّق بين رغبتهم كده ورغبتك؟ يعني خصوصًا إن هم كمان تلاقيهم كانوا بيقنعوك، فاهم؟ تلاقي مثلًا والدك كان بقى بيقنِعك بكُلّ الطُرق. ده عارف اللي هو إيه، تيجي فجأة كده تحِس إن دماغك بتقول لك، آه تصدّق، ده هو معاه حق. <chuckles>
أو إيه باقول لك أ آآ مو مافيا. مش مش أقنِعة بس كده بكل الطُرُق، ده كان موضوع كان عافية. أنت هتخُش يعني قُلت مش مكمّل.
يا نهار أبيض!
يعني الموضوع وصَل لمشكلة كبيرة وقعدنا بقى قعدة عُرفية في البيت و وشَهِّدت بقى جِدّي وشَهِّدت الن الناس كُلّها. <laughs>
ت <laughs>
أنا فُزت بس إيه، بعد صراعات بصراحة. <chuckles>
<laughs> ده بعد ما الناس كُلّها اتفرّجت على خناقاتك أنت والحاج. <laughs>

عايزك تقول ي إزاي بتعرف إن الهدف ده من جواك أنت كده؟ يعني عارف انت من غير تأثير يعني من الآخر من حد غيرك، أو من غير تأثير من المح ال يعني الناس المحيطة حواليك من الآخر؟
والله هو ده سؤال جميل جدًا ويعني هو في الصميم بجد يعني، أنا عايز أقول لك إنه الموضوع ده يعني يعني أنا شخص متمرّد مش سهل جدًا باقتنع بحاجة، فلمّا حد آه، عي يعني آه أنا كلّ تجاربي في الموضوع ده إنه لمّا كان حد بيضغط عليَّ في موضوع كنت باعمل عكسه مش عارف ليه، يعني حتى مثلًا لمّا بالعب مع اصحابي شطرنج، يعني وحد فيهم يضغط عليَّ ويقول لي: "اللعبة دي حلوة أوي" بالعب لعبة Blender عشان هو ضغط عليَّ بس.
يا سلام. ثابت على رأيك أنت من الآخر، إمم. يا باشا صح. يا سلام! <laughs> أنت م أنت من الناس اللي ثابتة على موقفها خلّي بالك كده، اللي هو يعني اللي جو اللي في دماغك في دماغك، من الآخر ما بيتغيّرش.
<chuckles> بجد يعني. <chuckles> آه. آه، يعني هو بجد حتّى كنت بالعب ماتش شطرنج، مع صحابي وكده ف فأنا كنت كسبان وكان معايا قطع زيادة وكده، فواحد صاحبي اقترح لعبة أنا كنت بافكّر فيها، بس الخِصم أحيانًا بيقعد يقول لك آه أنت بيقولوا لك، بيغششوك، مش عارفة إيه، حد بيساعدك.
آه. آه، فأنت بقى فاهم، اللي هو لأ طب أنا مش لاعب دي بقى، حتّى لو دي هتكسّبني مش هالعبها، <laughs> هالعب حاجة من دماغي.
طب الBlender. <chuckles> <chuckles> وفعلًا يعني ف يعني عايز أقول لك إن
طب وعملت إيه وقتها صحيح؟ <laughs>
أنا خسرت الgame، بجد بسبب اللعبة دي.
بس بسبب إن أنت لعبت لعبة أ اللي صاحبك قالها اللي قال لك عليها؟